Allora in questo periodo mi si è presentata una situazione che sinceramente non mi aspettavo. Ehm, io e la mia famiglia dobbiamo <smacks lips> ehm, c'è stato chiesto, diciamo di dare una mano a me e alla mia famiglia è stato chiesto di dare una mano, ehm, nella cura di mio suocero, quindi del, uhm, papà di mio marito. Uhm, la cosa un po' complicata diciamo è che noi, uhm, con lui non abbiamo rapporti da diversi anni, uhm, per sua scelta tra l'altro, non è successo nulla, ma i nostri rapporti si sono interrotti. E questo ovviamente ha causato molta tristezza e molta, mhmm, ehm mo m da una parte anche rabbia perché mhmm, si pensa che un genitore insomma debba debba sempre, mhmm, non dico tanto prendersi cura, però, perlomeno interessarsi alla vita dei figli e di conseguenza, dei nipoti, eccetera. Ehm, ultimamente è successo che, <clicks tongue> uhm, mio suocero, uhm, si sia ammalato di Alzheimer, e quindi, uhm, la situazione sta diventando abbastanza complicata. Ehm, mio marito ha tre fratelli, e e solo uno in questo momento si sta occupando sta cercando di occuparsi di lui. E il dubbio qual è? Io non da una parte non riesco uhm, cioè vorrei aiutare, ma da una parte sono un po' frenata per il comportamento diciamo di di distacco, di di allontanamento che ha avuto mio suocero nei confronti, ehm, soprattutto di mio marito, quindi di suo figlio e e dei dei suoi nipoti. Quindi non so non so come comportarmi: da una parte vorrei dare una mano, vorrei essere disponibile, aiutarlo insomma, nelle cose pratiche e da una parte invece vorrei potermene lavare le mani, non so come come dire. E quindi sono un po' un po' a questo bivio qua.
Certo, capisco capisco molto bene la situazione in cui ti trovi e che sicuramente non è una situazione facile da gestire e, anzi, ehm, ti ringrazio per esserti aperta in questo modo nei miei confronti. Uhm, quindi, sicuramente, uhm, cercherò di fornirti dei consigli, uhm, mirati per quello che stai vivendo, che stai vivendo la tua famiglia. Ehm, volevo farti solo alcune domande, ehm, per capire un po' meglio il contesto, ehm, e poi sarò pronto per, uhm, darti qualche qualche consiglio mirato. Uhm, quindi volevo, <swallows> ehm, chiederti, innanzitutto che tu hai detto, uhm, che al momento c'è solo 1 dei fratelli di tuo marito che se ne sta occupando. Quindi volevo chiedere, ehm, come mai questa cosa, se te la senti di parlarmene e e, oltretutto, uhm, se c'è la possibilità che anche, magari, gli altri fratelli di tuo marito possano attivarsi per dare un supporto a questo vostro familiare.
Certo. Sì. Sì. Allora, diciamo che, mhmm, solo uno di loro che è il più grande, uhm, ha preso un po' in mano la situazione, ehm, mentre gli altri i 2 diciamo che sono stati contattati, ma, uhm, nell'immediato non si sono resi disponibili, ecco. Ehm, mio cognato comunque ha ha anche 2 bimbi piccoli, ha una situazione familiare anche lui un po' particolare, quindi non può dare il 100% nella cura di suo padre e, ovviamente, avrebbe bisogno dell'aiuto dei suoi fratelli. Ora negli ultimi 2 giorni forse, uhm, qualcosa si è smosso, nel senso che, uhm, mio cognato ha cercato un pochino di, uhm, <tsk> uhm, coinvolgere di più, uhm, i suoi i suoi 2 fratelli. Però, appunto, ci sono tensioni tra tutti e 4 e, quindi, capisci che s mhmm, si possono creare delle dinamiche, tipo: "Se c'è lui, io non vado, se c'è lei, io non vado, e quindi questo rende tutto più mhmm, molto più difficile".
Certo, certo, sì, uhm, grazie per aver condiviso anche questo dettaglio, capisco capisco molto bene la situazione e, anzi, mi ha mi ha aiutato anche ad avere un quadro un po' più chiaro di quello che che sta succedendo. Uhm, la la seconda domanda che che volevo farti, ehm, <clicks tongue> è ehm, che tipo di cure ed assistenza potrebbe richiedere questa persona. Se, magari, è più dal punto di vista, non so, degli spostamenti, uhm, se, invece, ha bisogno proprio di una persona che si occupi di lui, uhm, in casa durante le giornate, ehm, se magari, uhm, tu pensi che possa aver bisogno anche di un supporto psicologico, ehm, come <clicks tongue> come pensi che si debba operare, secondo te?
Allora, sì, sicuramente al allo stato attuale, lui non è più autosufficiente. Ehm, ti dico che abbiamo dovuto togliere togliergli proprio le chiavi dalla macchina fisicamente perché lui non si rendeva conto dei danni che stava facendo. Andava in giro con la macchina e sbatteva un po' da una parte all'altra, nei parcheggi, ehm, nella strada senza curarsi troppo. E questo capisci bene che può diventare pericoloso perché, ehm, o va bene gli oggetti, ma un domani poteva essere un bambino, una persona, chiunque. Quindi, ehm, la prima cosa che è stata fatta è stata togliergli le chiavi della macchina e questo già ti fa capire che non è più una persona autosufficiente. Ehm, poi, sicuramente, avrebbe bisogno di aiuto, uhm, di una persona che magari non non stia con lui H24, anche se nel mio pensiero ne avrebbe bisogno, ma sono certa che, conoscendolo un minimo, non lo accetterebbe mai o, perlomeno, non una persona estranea, sicuramente. Ehm, <clicks tongue> avrebbe sicuramente bisogno di qualcuno che si occupasse delle pulizie generali della casa, almeno un paio di volte alla settimana e che lo accompagnasse a fare le visite mediche, se sono necessarie e che gli facesse prendere i medicinali. Perché, ehm, considera che lui, uhm, non è stato ha avuto, diciamo, dei del mhmm, del mhmm, delle prenotazioni per delle visite alle quali non si è f mhmm, non si è presentato, ha smesso di prendere i farmaci, quindi questo, ehm, fa sì che mhmm, mhmm, si necessiti proprio di una persona che si occupi di lui in questo senso. E poi, sicuramente, sì, uhm, dagli un supporto psicologico perché penso che lui non si renda conto di quello che gli sta succedendo. Ehm, nella sua testa, ci sono solo dei piccoli frammenti della sua vita, ehm, lui non ricorda il suo recente passato, uhm, ricorda cose magari del passato, uhm, di quando era più giovane, di quando era fidanzato con mia suocera, per esempio. Ehm, non so, è convinto che i miei figli siano i suoi figli, ricorda perfettamente i loro nomi, ha una foto in casa sua, ma lui dice che sono i suoi figli, mentre di fronte ai figli non si rende conto di di chi ha davanti, pensa che siano degli estranei.
Certo, ah beh, uhm, sicuramente non deve essere una situazione facile, anzi, uhm, i mi immagino come, ehm, come possa essere anche, ehm, con con tuo marito che sicuramente sarà provato da da tutto questo. E l'ultima domanda che volevo farti a riguardo era, uhm, se magari- però in parte hai già risposto- ma se magari ci sono, ehm, dei terapisti, comunque del del personale qualificato, uhm, che in qualche modo si sta prendendo qualche responsabilità nei confronti, uhm, di questa persona, quindi magari se viene qualcuno a casa, uhm, a fargli delle visite, a controllarlo, o se invece attualmente, ehm, è proprio insomma un po' isolato, un po' solo.
Sì. Allora no, professionisti tipo comunque assistenti sociali, o psicologi, o psicoterapeuti no. Ehm, tieni presente che se l umh, lui abita proprio su una strada abbastanza trafficata. Quindi diciamo che come quasi tutti i vecchietti piace stare sulla porta e guardare la gente che passa, e molte volte passano delle persone che lui conosce e che lo salutano, e lui non no non le riconosce, non sa chi sono, ehm, oppure, uhm ehm uhm diciamo che s socialmente si è auto isolato, per causa di questa malattia che è arrivata, ehm, senza che noi ce ne accorgessimo perché appunto, come ti ho detto, noi non abbiamo rapporti con lui da qualche tempo, e e le cose che abbiamo saputo diciamo le abbiamo sapute per vie traverse, quindi perché qualcuno, ehm, ce le ha raccontate. Lui quando è stato male la prima volta non ha voluto parlare con nessuno, non ha voluto comunicarlo ai figli, e quindi, insomma, è stato abbastanza complicato anche arrivare poi a questo punto. Cioè, io mi rendo conto che magari, dall'esterno, possiamo sembrare persone insensibili, che non si sono occupate di lui, però ripeto, ehm, è stata proprio una cose un allontanamento suo, uhm, no nei nostri confronti, e che noi abbiamo dovuto accettare. Quindi adesso ci troviamo in questa situazione dove, ripeto, da una parte vole vorremmo potercene lavare le mani e dire non è una cosa che ci riguarda, ma ovviamente umanamente, siamo persone, uhm, empatiche e sensibile, capiamo benissimo che ha bisogno di aiuto e che una persona sola no non basta.
Certo, assolutamente. Capisco capisco molto bene. Anzi, ehm, vi fa onore, appunto, il fatto che nonostante questo distacco che non avete cercato voi, invece voi fate degli scrupoli e volete cercare di di fare qualcosa per per assisterlo. Ehm, quindi, non ti non vi dovete assolutamente sentire in colpa, ehm, perché comunque non è stata una scelta dettata da voi. Ehm, mhmm, adesso posso provare a darti qualche consiglio: ehm, quindi al al al netto di quello che delle tue risposte, ehm, posso consigliarvi innanzitutto, ehm, se è possibile, ehm, un attimo creare un momento, ehm, di condivisione con tutti i parenti. Ehm, che nel senso: se i fratelli non sono disposti a collaborare, ehm, probabilmente, ehm, ci possono essere degli altri parenti che comunque magari possono essere più lontani o più vicini, ehm, nell'albero genealogico, ma che comunque magari, ehm, hanno interesse anche loro a contribuire. Quindi, ehm, costruire una rete familiare, ehm, intorno a questa persona che al momento ha bisogno di cure, ehm, può essere sicuramente una cosa indicata. E secondo me, nel momento in cui poi tutti si attiveranno per aiutarla questa persona, anche i fratelli cercheranno di rendersi utili. Magari appunto, all'inizio non ehm, cercando un po' di evitarsi, perché come hai detto tu non ehm, n in alcuni casi non si vogliono neanche vedere. Ehm, però questa potrebbe anche essere una svolta per per i loro rapporti, perché, assistendo magari, un parente malato. può essere l'occasione anche per ricucire un po' il rapporto. Ehm, uhm, la seconda cosa che mi viene da dire e di consigliarti, ehm, di sentire, appunto, dei professionisti. Anche se magari, ehm, questa questo familiare non è molto d'accordo, ma ogni tanto potrebbero venire anche a casa per, ehm, accertarsi delle sue condizioni mediche, e magari somministrargli anche dei farmaci. Ehm, ci sono delle figure apposta che lo fanno, quindi, ehm, probabilmente anche con i fratelli di tuo marito si può pensare di attuare una cosa del genere. Cosa cosa ne pensi?
Sì, grazie. Certo. Mh-mh. Sì, è vero. Sì, sicuramente il sarebbe una cosa utile poter avere qualcuno di esperto che monitori la situazione. Perché giustamente noi parenti possiamo arrivare fino a un certo punto. Ehm, il consiglio di riavvicinare i fratelli è molto utile, ma la vedo molto difficile onestamente. E per quanto riguarda gli altri parenti, tieni presente che, mhmm, ehm, la persona in questione ha 80 anni, e quindi è un po' difficile insomma. Però, sei stato molto utile, io ti ringrazio tantissimo per i tuoi consigli, proverò ad attuarli.
Figurati, è stato un piacere.